Yah, eee, sebetulnya sih, eee, kurang nggak kurang itu, nggak bisa dinilai oleh diri saya sendiri, ya, Kak. Dan itu sebetulnya sesuai dengan tujuan saya posting itu buat apa. Apas apakah saya buat mencari engagement, viewers, atau pun saya murni untuk motivasi. Nah, kalau misalkan murni untuk motivasi, ya oto otomatis saya nggak nggak melihat, wah, eee, ini tuh kurang komentarnya. Nggak sih, jadi fokus aja gitu kan, ke kualitas konten gitu sih, Kak.
Oh, iya iya. <chuckles> Oh, gitu? Nah, menurut Kakak nih, di seberapa penting sih menjaga keseimbangan hidup itu, antara mungkin jati diri sendiri di dunia nyata dan membangun citra diri di dunia online, Kak?
Iya, eee, kalau menurut saya sendiri sih, Kak, eee, hal itu tuh harus seimbang ya, eee, karena misalkan zaman sekarang itu banyak orang yang membangun citra diri di dunia online, tapi ya dengan, eee, kesenangan hati aja, nggak nggak sebatas tujuan personal branding. Nah, kalau s kalau seperti itu iya, kalau s
Oh, gitu? Kesenangan hati ya. Tapi pernah nggak, Kak, merasa capek harus menjaga citra tertentu, itu-itu terus? Pernah capek nggak, Kak?
Kalau pernah capek sih, nggak sama sekali ya, Kak, karena itu ses sesuai tujuan pribadi nih. Kalau misalkan posting itu ingin, eee, pamer ataupun ingin menunjukkan bahwa, wah saya tuh udah dapat sesuatu nih, gitu. Wah i ter terus komentar itu kayak, "Ih, apaan sih," gitu. Nah, itu pasti capek sih Kak, kalau tujuan seperti itu.
Oh, nggak? Wah, keren nih! Oh, iya iya. Jadi itu biasanya tergantung dari komentar-komentar juga berarti ya?
Iya. Iya. Tergantung dari komentar serta tujuan, eee, dari diri sendiri itu mau posting seperti apa nih, Kak, di online itu gitu.
Kalau komentarnya positif, itu bikin semangat. Tapi mungkin kalau negatif, itu bikin down kali ya?
Iya, seperti itu sih biasanya kalau kalau citra
Waduh, jangan dong, iya, kan. Mudah-mudahan tetap semangat, Kak ya.
<chuckles> Iya.